Ja, das stimmt und, ähm, ich also bei mir ist es auch so, wenn ich viel Stress habe, dann fallen als 1. die Sachen weg, die mir eigentlich guttun und mir helfen zu entspannen, ne, wie vielleicht dann Yoga, Spazierengehen, Meditieren oder so. Alles, was mir oder auch, ne, einfach vielleicht mal die Oma anrufen, mit Freunden was machen. Also, alles, was einem eigentlich hilft, so, äh, mal wieder runterzukommen, das ist das, was als 1. auf der Strä Strecke bleibt und stattdessen, ja, werden dann abends noch E-Mails beantwortet, irgendwelche Rechnungen überwiesen und so weiter und, äh, ich glaube, das ist auch wirklich so, das müsste ich jetzt noch mal nachlesen, aber dass der dieses Cortisollevel, dieses Stresslevel im Körper ja wirklich konstant dann so hoch ist und
<chuckles> Mhm. Genau. Mhm, mhm. Ja, genau. Ja, ja.
äh, das Gehirn sich, glaube ich, auch irgendwie dadran gewöhnt und das dann auch sich einfach komisch anfühlt, ungewohnt anfühlt, wenn wir dann mal sozusagen nicht so viel aufm Teller haben zu tun, ne? Das ist ja eigentlich total verrückt, wenn man so darüber nachdenkt, ne?
Mhm. Hm. Ja schon. Also, ich versuche dann halt manchmal auch so kleine Pausen einzubauen. Also, bewusst offline zu sein, mein Handy mal abzuschalten oder mir eben kleine Routinen zu schaffen, um eben dem Stress zu entkommen. Aber ehrlich gesagt, ist es immer noch eine Herausforderung, konsequent dabeizubleiben. Ähm, denk denkst du denkst du, dass wir lernen können, langsamer zu leben oder denkst du, unsere Zeit ist einfach zu schnell, um das dauerhaft durchzuhalten?
Mhm. Mhm. Ja.